子供の頃の、自然体験で、のこ印象に残ってることって何かありますか？
はい。 ああ、それで言うと、子供の頃、小学生の頃に、友達と一緒に川で遊んでたのが、すごく今んなって印象残ってるんですよね。
はい。 はい。 はい。 お、川、はい。それはどんな川、結構、川ですか？
ない。 えっとね、もう、あ、いっちゃい、ごほんとちっちゃい川で、え、ちょま、ね、実家からもう、歩いてごふんぐらいの距離のすごくちっちゃい川なんですけど。
うん。 うん。 ああ、いいですね。うん。
そうなんす、そうなんす。で、特に夏、暑い時に、その川で涼みながら、ザリガニ取ったり
うん。 うん。 あ、楽しい。
そうなんす、そうなん。それこそ、そこで集まる前にちょ駄菓子屋さん行って、お菓子片手に、みんなでザリガニ取ったり水掛け合ったりっていう
うん。 ええ。 最高ですね。うん。
おうなんですよね。それがもうほんとなんかもう、子供の頃の原風景として残ってて、すごく今でも。
ええ、いいですね、なんか、水ってやっぱいいですよね。うん。
うーん。 そうなん。 そうなんすよ。そうなんすよ。で、なんで今さらに思うのかって、やはり今だと、もうね、子供たちをこう川で遊ばせるのがやっぱね、すごく危険なものとして扱われてるのもあって、あ、すそうなんすよ。すごく、ま、一種あの時、貴重なき経験を出来たなとは思いますね。うん。
うん。 うん。 ああ、そうですね。 かううん。 うん。なんかその頃って、やっぱりあれですよね、子供たちだけで、いひ行ってらっしゃいましたよね？
あ、そうなんす。どうなんですか。普通に、一日中子供たちだけで、なんなら日が暮れてても、暗くなっててもやってたから、いやうはい。そうなんです、まさに。で、まさに今うちに子供居るんですけど、今なんか、それ自分の子供にさせてるイメージ湧かないんですよね。<laughs> 自分がや湧かないんですよ。なんかあまりに、わかなんでですかね。自分親になったからなのか、このご時世的な空気なのか、分かんないですけど。
<laughs> うん。 うん。 それそれすごいですよね、今から考えると。 ええええ。 え、湧かないんですか？<laughs> なんでで うん。 ああ、うん。ご時世的な空気はありますよね、大分、うん。
なんはい。<laughs> そうなん。ああ、すあ、だから多分、まあ、周りの目を意識しちゃってるのか。あ、うん。で、ただから、仰る通り、あの時は子供だけで遊ぶの当たり前だったんすけど、今だと、公園で子供だけで遊んでん見ると、あれ、なんか親御さんとなんか問題あるのかなって思っちゃうぐらい。
うん、うん、うん。 うん。うん。うん。 うん。うん。 ああ、逆にね。
逆にそっちの発想いっちゃうんですよいなかったら親御さんがいないと。うん。
ええ。あ、それって結構大きな違いですね。
そうなんです。だってい自分は子供の頃なんていたら「うわ過保護だな」とか、なんか思ってましたもん。なんで親がいるんだろうとか思ってましたもん。うんそう、「わざわざ」みたいな「監視しに来たのかな」とか思ってましたもん。うん。
うん。 うーん。 うん、わざわざね、みたいな。うん。うん、子供たちとしてもなんかね、いない方がのびのびうん。
そうなんすそうなんす。いやだからそうなんす。だから事情は結構意識的に、子供たちだけで、なんかいられる空間時間は取ってあげたいなとは思うんですけど、ま、やはりニュースでその自然、川だったり、なんか山でね、こけて大怪我とか見ちゃうと
うん。 うん。 うん。 うん。 うんうんうん。 はい。はい。 はい。
なんかね、おお億劫になっちゃうんすよね、そういうことに対して。<laughs> はい。
<chuckles> え、それはえっと、何年生ぐらいの時に、何人ぐらいの規模でい行ってたんですか？うん。
ええ。 もう、ほんと小学校いちねんせいから6年生、ろくねんかん通して、もう夏もう夏は間違いなく川で、何人ぐらいだったかな、同級生の子たち3人、まあ、3人の友達、で弟がいるので、弟も一緒にいてたんですね。
え、そんなちっちゃい時から、うん。 うんうん。 うん。うん。ああ、はい。 ああ、はい、うん。
弟プラス弟の友達ぜ合計8人ぐらいかな。
へえ。え、夏は泳いだりもしてたんですか？
うーん。 え、でもね、ですね、あの、泳ぐほど深くなく、ほんとに
あ、本当に、なんか。
浅く、足首ぐらいなんすよね。ま、だからうん、だから、ただその、下流ちょっと行くと、もう深い、あの池みたいなのがあるので、そこには行かなかったんですけど、浅瀬のところでやってましたね、いろいろ。うん。
あ、チョロ川みたいな、うんうん。 うん、うんうん、はい。 うん。 あ、じゃあもう足首ジャブジャブ使って。<laughs>
あ、もうつけて、そうですそうですそうです。ななんならもう藻が生えてるので、ツルんってちょっと、結構滑りやすいけど、またそれがね、気持ちよくて、その藻の感覚が。うん。
ああ。うん。 うん、いいですよね。ええ、すごい最高ですね。深くなくて怖くなくって、うん、一番遊びやすい。
そうなんです。 いや。 そうですそうです。 そうなんです。で、はい、そうなんですよ。で、そこにはザリガニいたから、やはりまあ、男の子たちの間ではザリガニ捕りがすごく流行ってて。
うん。 うん。 いや、女の子も好きですよ。<laughs>
うん。あ、本当ですかあ、本当ですか？あ、あ、じゃあ、やっぱりやってたんですね。ああ、<laughs> で、その、ザリガニいや今になって、すごく、あの残酷だったなと思うのは、その、1匹目のザリガニさえ捕れれば、確かま、給食で残したパン、をパンくずにして、あのザリガニをおびきよしだして
やってましたやってました。うん。 うん。 はい。 はい。 はい、うんうん、はい。 あ、やってたんですね。うん。
え、で、1匹さえ捕まえれば、もうその生きてるザリガニをもう半分にあの引きちぎるんですよね。
はい。 うん。 おお。
すると、本当のエビみたいに白身がプリッって出てくるんですよね。<laughs> で、ザリガニって共食いするんですよ。その
おお。 あ、そうなんですね。へえ。ああ。
そう、なので、その白身さえ確保できれば、それでにひき目、3匹目ってどんどん釣れるので
あ、そっちの方が、もちろん、パンよりたくさん釣れるってことですよね。わあ、あの、でもそれも体験ですよね。うん。
そうですそうです。 なん、かはい、そうなんです。そうです、まさにまさに、そうなんです。自然界の厳しさを体感できましたね。うん。
うん、す厳しさね。ええ、ああ、でもそれも楽しいですよね。
うん、そうなんです。 そうなんすよね、本当自分たちで、試行錯誤して、いろいろ創作してってのを、その中でなんかできてたので、そうですね、話せば話すほど子供にさせてあげたいなとも思いますね。確かに今の子たち。うん。
うん。 うん。 うん。 うーん。 うん。 ああ、今はやっぱりそういう環境では、お子さんは近くにはない。
いや、んな、えっとあるんですけど、けど、<laughs> まさにやっぱまあ、ま、何ですか、あるんですけど、子供たちだけで遊んでる風景なかなか見かけないですね、もう今となっては。
どう、<laughs> けど。<laughs> うん。 ああ、さっきやっぱり、あの、なかなか行かせらんないっていういうおっしゃってましたけど、やっぱり行かせられないですか？
なああ、はい。 はい。 そうですね。もうかなり大きなってきて、小学校高学年かな10歳とかなってきたら、一応あの、考えるれるかなぐらいです。もうそれでもなんか見ておきたいと思うぐらい。
うん。 うん。 うん。 ああ。 ああ、でもそれってやっぱり面白いですね。自分のちっちゃい時の体験があるけど、やっぱりなんかお父さんになられてうん。うんうん。
う、<chuckles> はいはい。はい。 はい。 そうなんす。ああ、そうですね。なので、やはり親になったからかもなしれないですけど、ま、すごい確率的にその生き生きる方に当たったと、その運良かったって思うんですよね、あの頃が。
ええ。 うん。 ああ、はい。
そう、で、そのギャンブルを自分の子供にできるかってか言われると、すごくなんかやっぱ、うーんって、なその学べることもおっきいんですけど。だ、そこのギャンブルの方が、ルーレットの方が頭によぎって。
うん。 うん。 うんうん。 うん。 ああ。
そうなんす。もし外れが出た場合のことばっかり考えちゃうんすよね。
そうですよね。でも、そう考えると、なんか、昔の、ごりょうご両親、親世代って <laughs>
うーん。 はい。 そうなんすよそうなんすよ。いやいや、だから、あ、その、意識してなかったのか、いよいよ、「外れででが出ようが、そんなこと大したことないでしょ」って思ってたのか
うんうん。 そうですね。むうむ昔だってね、多分事故はあったとは思うんでけど、うーん、でも、じ自由でしたよね、なんか
すごいなっと思います。 あったと思います。うん。 はい。 そうなんす。いや、だからだから、生き残った子供たちはかなり学べたこと大きかったですし、それこそ、は自分の体を使って世界っていうのを感じれてたので、それこそ感性だったり、感受性っていうのは豊かだろうなとも思いますね。うーん。
うーん。 うーん。 うーん。 うん。 うーん、うーん。 うん。 うーん、そうですよね。なんか、やっぱり、さっきおっしゃってた、その、ザリガニの件も、あの、やってみて、ま、ちょっと可哀そうだけど、でも、こっちの方が釣れるっていうのがね。
うん。 はい。 うーん。 そうですそうです。
分かって、うんうんうん。
うーん、うん、そうなんすよね。ん。そうなんす。なので、それをやっぱね、自分で、なんか、人に言われて、親と大人に言われて、こういう、こ言う、なんか、「自然の摂理はこんな風に回ってるんだよ」って言われるより、自分で見て、自分で触ってそう。やると全然違いますね。
うん。 うん。 うんうん。実体験、うーん。 うーん、じゃあ、なんか今でもその、そええ、今、川にはなんかお子さん連れてくのはっておっしゃってましたけど、なんかご自分のお子さんになんかその自然体験っていうのはなるべくさせるようにしてますか、ぬあ、例えばどんなこと、うん。
うーん。 はい。 はいはいはい。 あ、してます。なので山につはい。それこそ近くに山があるんですけど、山に一緒に登山行ったり。
ええええ。 ああ、うんうん。
うん、したり、まあ、でも川だったらあの浅瀬のとこだったら、あの、自分たちの親が、な、見てるな範囲では遊ばせます。
うん。 うん。 うーん。そるするとやっぱりあれですか、すごく楽しそうですか？
うん。 はい。うん。 いや、たのめちゃくちゃ楽しそうですね、やはりね。それこそそこに生き物がいようもんなら、すぐ目そう、<laughs> 目輝かせて飛びつくというか、魚がいたら捕まえようとしたりとか、うん、します全然。うん。
うーん。 ああ。<chuckles> うん。ええ。うん。うん、でもそれが子供なんですよね。
そうなんで <laughs> そうなんす。
ていうか、それが子供っていうか、それが人間っていうか。ううん。
そうなん、そうなんす。なので、もうやっぱね、その子供の反応を見て、あ、やっぱり、なんか生き物として、これが自然の反応だし、これが多分一番の学びになるんだろうなとも分かってるんですよね。親としては。
うん。 うん。 うん。 うんうん。うんうん。
ただみたいな、<laughs> ただ。そうなんで お、だから、一種メディアだったり、いろんななんかそう SNS の弊害かもしれないですけど、なんかいろんな事故のニュースとか見ちゃうと、そればっかりよぎっちゃうんですよね、どうしても。かなり確率は低いと思うんですけど、うん。
うん、ただみたい。 うん。 うん。 うーん。 そうでね。 うーん。 まあ、どうしても今ってなんかちっちゃい頃からゲームとかやややっちゃうじゃないですか、近くにあるから。でもそこになんか子供を突っ込むと、なんか、「あ、やっぱこっちの方が楽しそうじゃん」っていう。
ああ、はいはい。はい。うん。 そうなんです、そうなんす。実際にね、連れて行ってあげて、体験できる環境さえ整えてあげれば、全然そっちのが喜ぶと思います、子供も。うん。
うん、ええ。 うん。 うーん、目輝かして。
そうなんすよね。
もう帰るよまで。<chuckles>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
ああ、そうですね。うーん。うん。 うーん、ん。 うーん、なんかそういう体験が少なくなってきちゃってるじゃないですか。うん、だからなんかまさに自然体験をさせたあげなきゃいけないみたいな、なんか親が。うん。
そうなんす、そうなんす。 はい。 うん、そうなんすそうなんす。そうなんす。いやだからおっしゃる通り、そのどこかやっぱね、自然体験って今言ってる中でも結構整えてる、まさに整えてるところもあって。なん、囲いがある中で、「あ、こん中自然ですよ」みたいな。もちろんね、それは安全性を確保する上ですごく大事なんすけど、じゃほんとに粗野な、もうワイルドな、依然もまたそれこそなんですかね、生きる醍醐味みたいな、が味わえる環境もあると思うので、常にそこのバランスは、なんか試行錯誤しながら、いい塩梅を探してますね。
うん。 うん。 ええええ、え。 うん。 うーん。 うーん。 うん。 うん。 うん。うん。 うーん。 ええ。 うん。 うん。 安全性を確保しながら。
うん、しつつみたいな、はい。
うーん。で、じゃ、その子供の頃の体験が、大人になって、なんか自分の価値観とかなんか趣味とかなんかそういうのに影響したなってありますか？
うーん。はい。 はい。 うん。 ああ。 いや、やはり、その大人になるにつれて自然がどんどん遠のいていった感覚があって。
うん。 うん。 分かります。分かります。うん。
ですよね！で、そうなん、なので、それこそ4年前コロナになった時に、今住んでる田舎に住んできあの、引っ越ししてきたんですで移住してきて。そうなんです。なので、やはり、その自然の中に住んでると、ああ、やっぱり、これが自分が幸せを感じる原点なんだってのが今住んでてより感じますね。
うん。 ああ、そうなんですね。うんうん。はい。 うん。 ああ。 ああ。それはすごい環境の違いですね。うん。
うーん。 そうなんす。やはり、なんかもちろんね、都市部の利便性はすごくあるんですけど、やはり、も、生き物として、動物として、やはりこの自然の中にまた帰って来ると、ああ幸せだなって日々感じますね。
うん。 うん。 うん。 はい。 そうですよね、都市部に住んでると自然が遠いんですよね。
うーん。 そうなんですよね。<chuckles> もちろんね、そのくく、なんですか、あの、整理された公園だったり、木々はあるんですけど、もうまさに荒々しい自然だったり、だから、荒々しい自然のまさに、荒々しい自然の良さは、そこには、ふとね、なんですか、気抜いたら、あ、これ死ぬなっていう瞬間が結構あるんですよ。その、ここ踏み外したら落ちたりとか、あります。
うん。うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 ああ、い今。ああ、ああ、そうなんですね。うん。
溺れるなとか、ここ落ちたら溺れるなとか。だから、そこに身近に死があるからこそ、生をより感じるんすよね。
ええええ、うん。 うん。 あ、名言。<laughs> やってました。うーん。
そうなんす。より生きてる生かされてる、生かされてるみたいな。そこがやっぱ大きいですね、今は、うん。
そう、そういうのないですもんね、都市に住んじゃうと。うん、交通事故に遭うかなぐらいですよね。
そうなんすそうなんす。うん。うん。ま、そうなんすそうなんす。ま、そうなん。 人からによるなんかね、なんかミスだったり、ん、で <laughs> そうなんすそうなんす。ただ、そうなんですよね。だから、一種そのね、都市部のその、整理された
<laughs> そう、もらい事故みたいな、うん。 うーん。 うん。
安全管理された、環境もね、それはそれでなんか、あ、利便性感じたり、安全性を感じて良かったんですけど、今は、やはり子供の頃にかんか、感じてた体を使って五感を感じて生きるっていう感覚を、なんか取り戻せるところがあるので、すごく幸せですね。
うん。 うん。 うん。 うん。 はい。 はい。 はい、でもお子さんもなんか、そういう環境に移られて、すごいなんか良かったんじゃないのかなって聞いてて思います。うん。
はい。 いや、思います。うん、もうやはり自分たちね親から目線から見ても、すごくいい環境なのかなっていうのは子供たちの反応を見てて思いますね。うん。
うん。 うーん。なんかやっぱり小さい頃に学ばないとえれえ得ることができないものって、ね、ありますよね。
いや、大きいと思います。 まだっす。やはりね、最初の頃に、その子の多分世界観だったり、世界ってこういう色してるんだとか、結構原風景の、になると思うので、そこは信じて今楽しんでますね、ここの生活。
うん。 うん。 うん。 うん。うん。 あ、じゃあ、すごくちょっとコロナがきっかけでしたけど、ま、それをいい方に環境を変えられて、うん、すごいなんかうん、今日はいいお話が聞けました。<laughs>
うーん。 うん。 うん。 いやだから、うん。 <laughs> いや、こちらこそ。改めて、あね、話して自分が自然に対してどう感じてて <laughs> うん、良かったです。本当お話しできて良かったです。
うん、熱量が伝わってきました。<laughs> うん。はい。今日は楽しいお話をありがとうございました。はい、失礼いたします。
はい。 はい、こちらこそありがとうございました。 はい、失礼します。